وأنا صغيرة، فكان الواحد فعلًا بيستمتع، في متعة في الموضوع. فالعيدية دي كانت أحلى حاجة.
صح، فاكر. و وال والله فكرتيني فكرتيني بحاجة فعلًا كنت باشتريها فعلًا وأنا صغيّر، أص أصل احنا كنا بننزل مصر على طول في الأجازات يعني وكده، في الأعياد وبتاع، فك فعلًا كان في كده ك كان في شيبسي باحبه أوي، كان موجود في مصر بس، اللي هو كان فيه كان فيه شطة كده ووش وليمون.
امم. امم، تمام، امم. أيوة اسمه إيه بقى؟ شطة وليمون.
أوكي، ش شطة آه يعني بس أنا كنت إيه، يعني مثلًا كان اخواتي كانوا يروحوا يشتروه وينقّوا مثلًا إيه، يعني مثلًا يعني بيكون مكتوب عليه تاريخ، امم، يعني من ورا، ماشي، فهُم بينقّوا تاريخ معيّن كده عارفين إن الشطة فيه كتير، أوكي، وكان رخيص، وكان رخيص في الفترة دي أنا فاكر كان ب كان مثلًا صح زي ما أنتِ قُلتِ يعني، كان رخيص جدًا، يعني مثلًا كان بجنيه.
اهم. اهم. تمام. امم. آه، تمام. إمم. بُصّ كان لو في بُصّ كان فيه حاجة اسمها ماريو، وكان فيه حاجة اسمها فرقع لوز، وكان في آمم، جوليو وشيكا، حاجات كده كانت زمان أوي، وويندوز. الحاجات دي كانت موجودة زمان أوي، الواحد كان بيستمتع بيها بصراحة. فعلًا كانت آآ، شيبسي دايمًا اللي هو بشطة وليمون ده كان دايمًا اختياري فعلًا يعني بصراحة.
أوكي؟ اهم. أيوة، صح. امم. صح، رهيب، رهيب بصراحة يمكن من ال من الحاجات القوية في مصر، أصل الطعم ده موجود في مصر بس يعني.
امم. بالضبط. في حاجات كده تحس إن هي دي مخصصة في مصر، تيجي تشوفها برّا مش موجودة أصلًا. اللي هو في حاجة، في حاجة، دي حاجة. وبالذات كان عندنا زمان شيبسي ماريو ده، بس وأنا صغيّرة أوي يعني، ممكن ما تكونش أنت حضرته ده. ده كان دايمًا اللي هو تروح مثلًا تشتريه بربع جنيه، كنت ممكن تكسب فيه آآ، نُص جنيه وجنيه وبتاع، كان على طول. فكنت دايمًا أقعد أحوّش أحوّش، وأبقى عارفة مثلًا إن ر الراجل ده عنده علبة، مثلًا، السوبر ماركت ده. فكنت دايمًا أروح أنا واخواتي نروح بقى. مش عايزة أقول لك كنا بنجيب كمية فلوس من الد الراجل أصلًا بيقول: "خلاص كفاية، ارحموا بقى شوية".
امم. مش موجودة خالص، مش موجودة، آه. امم. امم، امم. امم، امم. <laughs> آآ، آآ، ج آه، ذكريات جميلة فعلًا.